OK.
Ou un un même un recruteur, il va se dire: «Oui, bah elle va pas rester». De toute façon, les recruteurs, heu, maintenant, il faut qu'ils se mettent à jour, heu, on reste plus.
Mouais. Oui, mais c'est à eux de faire en sorte qu'une personne reste au final aussi. <chuckles> C'est peut-être pourquoi pourquoi, heu, pourquoi t certaines personnes quittent leur travail? C'est pas que c'est pas que parce qu'elles sont instables, c'est aussi peut-être parce que
Exactement, tout à fait. Il y a des soucis, <chuckles> exactement, voilà, et puis et puis, voilà, on ne dans le monde où on est, heu heu, il y a plus personne qui reste toute sa vie dans un boulot. Je veux dire, heu, donc, heu, les z recruteurs, ils doivent savoir que les gens, ils ont besoin d'évoluer à un moment. Si leur entreprise ne propose pas, heu, cette évolution, forcément, heu, s'ils trouvent mieux, ils iront ailleurs, heu, donc, heu
Voilà, <chuckles> exactement. Oui. Oui. Oui, mais c'est vrai que, bah tout ce qui est n par exemple, heu, la notion de burn-out, et cetera. C'est quelque chose qui est qui est assez récent mais c'est vrai que, voilà, travailler, par exemple, heu, 30 ans dans la même boîte, ça peut, heu, faire péter un câble, heu, au bout d'un moment.
Ah oui, ah ouais, ah non, moi, je pourrais pas, hein, <laughs> mais, heu, oui, oui, bah après le burn-out, non, ça existe depuis toujours, sauf qu'avant, on n'avait pas mis de mots dessus et aujour aujourd'hui on met des mots sur tout. Ben c'est pas forcément bien mais bon, il y a pour des certaines choses ça peut être bien. Hem.
Ouais. <laughs> Oui, c'est ça, exactement. Oui. Bon pour l'épuisement au travail, c'est peut c'est peut-être bien quand même de prendre en compte, heu, parce qu'avant, c'était un peu «travaille et tais-toi», <laughs> et maintenant, c'est ouais.
N oui. Ouais, c'est ça. Non, non, maintenant, heu, je pense que, heu, les générations d'aujourd'hui, heu, je parle assez large, hein, heu, je parle de, heu, moi, j'ai 41 ans, mais je pense que ça, ça va être pire avec les jeunes de de 20 ans, heu heu, voilà, c'est plus on voit plus, heu, ça comme une collaboration et non non plus, heu, une relation employé employeur.
Mmh. Ouais. Mmh.